Yani belki 1-2 saat kadar diyebilirim açıkçası. Yani eğer, eee, yemek yapmayacağım bir günse 2 saat kadar bir süre ayırabileceğimi söyleyebilirim.
Hı hı. Anladım. 2 saatlik bir süren var. Eee, peki, resim yapmak istediğini söyledin. Eski motivasyonu da bulamadığını söyledin aynı zamanda ve tabii, eee, günün yorgunluğu, enerji seviyenin düşüklüğü de tabii ki bunu etkiliyordur. Peki bu 2 saatin aslında ne kadarını ayırmak seni mutlu eder ya da, eee, yaratıcılığını da kullanabildiğin, eee, bu zamanlarda kendini de mutlu hissedebileceğin şekilde hissetmeni sağlar?
Hı hı. Evet. Hı hı.